Senin, böyle, bir yere ya da bir kişiye bir şekilde, eee, ait hissetmeni ne sağlıyor genelde?
Ne sağlıyor genelde? Eee, ya, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim önce, sanırım ben buna, hani, geçmişte farklı cevaplar verirdim. Bugün artık daha farklı cevaplar veririm. Yani, geçmişte, hani, kendimi en çok ait hissettiğim yerler herhâlde okuldu, yani, okul çevrem. Eee, ve böyle, hani, benzer insanlar, ortak bir, iii, dil geliştirmemiz Ben Anadolu Lisesi'nde okudum. İlkokuldan sonra giriliyordu o zaman. Dolayısıyla, böyle, çok uzun, hayatımın gelişme evresinde bir arada olmak bize, böyle, tamamen kendimize ait bir kültür yaratıp, hani, o nasıl söyleyeyim, yani, böyle, bir kendi kendimize yaratma imkânı vermişti aslında. Ama şu anda daha farklı hislerdeyim. Yani, eee, şimdi, işte, bir göçmenlik maceram var, ülke değiştirdim, farklı bir yerde yaşıyorum ve bir şekilde kendimi İstanbul dışında Bu arada İstanbulluyum, hep İstanbulluydum. <chuckles> Hani, bütün aileden falan, yedi göbek. Eee, hiç başka bir yere ait hissedemeyeceğimi düşünürdüm aslında. Ama şu anda insan kendi değişince sanırım bu, ııı, şey de değişiyor ve buraya da çok daha ait hissediyorum, yani, kendimi. Eee, bunun da bir sürü nedeni var, tabii.
Hıı. Anladım. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Anladım. Süper. Anladım. Peki, eee, senin, işte, hani, şeyden bahsettin, işte, arkadaşlarınla bir şekilde bir, aslında bir kültür yaratarak, eee, bir şekilde okulunu, eee, bir şekilde aidiyet hissetmişsin. Peki, eee, mesela şu an yaşadığın yerde de bahsedelim biraz. Eee, oraya nasıl kendine ait hissediyorsun ve, eee, seni oraya ait hissettiren şeyler neler?
Elbet. Hı hı, tabii. Ya, şöyle, benim kendi içimdeki kaos dindi biraz. Yani, sanırım do yani, İstanbul'da, böyle, hep, böyle, çok merkezi yerlerde yaşıyordum ve hayatım da gerçekten en az İstanbul'un olduğu kadar kaotikti. Eee, sonra ben kendi hayatımda farklı bir yola girdim. Böyle, işte, meditasyon, yoga vs. bunlar ilerledi. Böyle, bir içeriden dışarı benliğimi dönüştüren şeyler oldu. İşte, ben hiç mesela şey de düşünemezdim, yani, bir şehrin biraz dışında filan, böyle, bir yerde yaşamak hiç benim kafamda canlanmazdı. Böyle, çok merkez insanı filan olduğumu düşünüyordum. Ne bileyim, böyle, Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta, oralarda büyüdüm ettim falan. Eee, şimdi, böyle, Güney Atina'da yaşıyorum. Hiç, yani, merkezle falan alakası yok. Deniz kenarı, böyle, sakin, <chuckles> hafif, böyle, bir şey, eee, hani, kasabamsı bir yer ama içeriden, hani, o kadar dönüştüm ki şu anda buranın bu huzuru benim içimdeki huzura denk geliyor. Dolayısıyla ben de ait hissediyorum.
Hı hı. Anladım. Süper. Çok ilginç. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Biraz, böyle, eee, yıllar içerisinde, eee, anladığım kadarıyla senin de, eee, zevklerin de değişmiş, işte, dünyaya bakış açın da değişmiş. Eee, muhtemelen belki, işte, daha, eee, geçtiğimiz yıllarda daha çok, böyle, eee, kaosun içinde olmayı, işte, eee, her zaman, böyle, o uyarıların, şehrin sana artık o uyarıları vermesi, eee, hoşuna gidiyorken şu an tam tersi daha, böyle, sakinlik ve dinginliği, eee, biraz, böyle, eee, önemsiyorsun gibi geldi bana.
Öyle oldu. Evet. Gibi. Öyle.
Peki, eee, peki, eee, mesela, en çok sevdiğin şey, eee, hani, o sakinlik ve dinginliğin dışında yaşadığın yerde, eee, başka şeyler var mı? Mesela, işte, yemekleri çok iyi, eee, ne bileyim, kültürü çok iyi, müziği çok iyi gibi.
Hı hı. Anladım. Aaa, ya, şöyle, vallahi şimdi, yani, İstanbul'dan gelip de burada yemek iyi dersem, <chuckles> yani, hani, biraz günaha girerim. O yüzden gi diyemeyeceğim öyle bir şey. <chuckles> Yani, gerçekten, hani, İstanbul gibi bir şehirde yaşayıp bir de yemeğin de gerçekten, yani, bu kadar bağımlısı olup bu kadar iyisini yiyip ve pişirip, ben aynı zamanda profesyonel şefim, şimdi buradakine iyi diyemem. Eee, kötü de demem ama iyi de diyemem, yani. O yüzden ona çok ait hissetmiyorum. O kısmı biraz kendim yaratıyorum. Ama burada neye ait hissediyorum? İşte, güvenlik hissi, eee, özgürlük hissi. Yani, bu bunlar benim içimdeki, hani, kriterlerle, kafa yapımla daha denk. Yani, tamamen, hakikaten tamamen özgür ve güvende olmak, hani, hele bir kadın olarak, böyle, bir hayatında deneyimleyebilmek. Eee, bu gerçekten bana kendimi çok ait hissettiriyor ve çok da aslında kolaymış, yani. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum, yani, o şehrin kaosundan bahsettim, ya, işte, ben hakikaten, ya, ben onu gerekli bir şey, işte, o heyecan falan çok gerekli zannediyordum. Ben aynı zamanında Amerika'ya gitmiştim, eee, okul için. Orada, böyle, New York'a 3 saat mesafede bir yerde yaşıyordum mesela. E inanılmaz sakin bir yerdi. Ben sürekli, böyle, kapıyı açıyordum. "Ya, bu insanlar nerede?" filan diyordum. Böyle hiç alışmamışım o Amerika'nın öyle yapısına. New York'a gidince, böyle, hafta sonları şey diyordum, çıkıyordum. O millet, böyle, çarpıyor falan, hızlı koşuyor, "Oh, eve geldim." falan, hani. Oraya daha ait hissediyordum mesela. Şimdi bir kâbus gibi geliyor bu fikir mesela bana. Artık, hani, öyle alıştım ki bu rahatlığa.
Evet. Hıı, anlıyorum. Süper. Anlıyorum. Hı hı. Süper. Hı hı. Anladım. Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Çok ilginç. Hı hı. Hı, süper. Evet. Hı hı. Gerçekten. Gerçekten yıllar içerisinde, evet, yıllar içerisinde her şey değişebiliyor anladığım kadarıyla senin için. Eee, belki de o, eee, olgunlukla da, eee, alakalı olabilir. Peki, iii, mesela çalıştığın yere ait hissettiğin oldu mu hiç? Mesela bazı insanlar, işte, işini belki o patronundan daha çok, böyle, eee, sahiplenir, işte, ne bileyim, eee, bir şekilde, eee, aslında kişiselleştirir de. Eee, senin hiç böyle yaşadığın bir deneyimin oldu mu daha önce?
Bu bu kadar değişti. Kesinlikle. Hı hı. Hımm. Doğru. Evet. Eee, evet, ya, şöyle, iş hayatıma şöyle bir dönüp bakıyorum. Ya, ben geçmişte, ya, işte, 2 böyle, bir kariyer değişikliği yaptım hayatımın, hani, belli noktasında. Öncesinde akademideydim ve çok istiyor olmama rağmen o zaman mesela o özel üniversitede falan çalışıyordum ve hiçbir zaman kendimi oraya ait hissetmemiştim, yani, bu dediğin üzerinden düşününce. Sonra ben, böyle, çok radikal bir kararla aşçılığa geçiş yaptım. Eee, yani, <chuckles> bıraktım, eee, işi gücü, okulu, her şeyi falan. Ondan sonra dedim ki şey yapacağım ben, eee, aşçı olacağım. Orada mesela mutfağa girmiştim. Çok sevdiğim bir restoranın e en e en sevdiğim restoranlardan biriydi İstanbul'da. Onun mutfağına girmiştim ve üstelik de şefi de, böyle, gerçekten çekilmez bir insandı ama, yani, o mutfağa çok ait hissettim ben kendimi. Yani, o bana çok, böyle, ellerimle bir şeyler yapmak falan, hani, o akademi, sürekli bilgisayar başı hâlinden sonra, o bana çok iyi gelmişti. Gerçekten yemek işine çok ciddi bir aidiyet duyduğumu söyleyebilirim bu açıdan.
Anladım. İlginç. Hımm, süper. Gerçekten. Süper. Hı hı. Evet. Çok ilginç. Hı hı. Anladım. Yani, evet, gerçekten, eee, bayağı, eee, macera ruhlusun da aynı zamanda bence. Çünkü çoğu insan, eee, belki onu şey yapamaz, yani, göze alamaz o kadar, eee, kritik değişiklikleri hayatında. Çünkü sen, hani, eee, akademik bir dünyadan çıkıp tamamen çok alakasız bir yere geçip ve orada da yine de, iii, kendi vizyonunla da, hani, sevdiğin bir restoranda, artık yemek yemeyi sevdiğin bir restoranda, artık o şeyden, masadan kalkıp, eee, mutfağa doğru geçmişsin restoranda da. Eee, ne kadar, hani, senin için zorlayıcı da olsa şey, eee, çalışma insanları mı diyeyim artık, o şefin, eee, tavırları anladığım kadarıyla yine de senin oraya, aaa, ait hissetmişsin bir şekilde. Peki, sence bu aitlik duygusunu, özellikle, böyle, iş hayatından bahsedelim şu an. Eee, ne sağlıyor sence? Yani, bunun maaşla bir alakası var mı ya da, işte, oradaki iş arkadaşlarıyla mı alakası var? Patronla mı alakası var? Oradaki, iii, dinamikler nelerdir sence?
Öyle derler. <snorts> Evet. Aynen öyle. E, diyelim. Hı hı. Eee, ya, pek çok insan açısından belki, hani, maaşla falan alakası vardır ama ben o işe girdiğimde, böyle, girdim ve dedim ki beni alın, ben para falan istemiyorum. Hatta 3-4 gün sonra, böyle, asgari ücretle beni işe aldılar kendiliklerinden. Eee, ya, parayla demek ki alakası yoktu. <chuckles> Hani, onu bir eleyebiliriz. Beni şey çok etkiliyordu, ya, ben benim kendi açımdan cevap verebilirim buna. Sanırım bu herkes için, yani, çok kişisel bir sorudur. Benim açımdan şöyle, oradaki o akışı çok seviyordum, mutfağın o hızını ama, böyle, bir yandan da her şeyin aslında inanılmaz derecede koordine olmasını. Çünkü, böyle, bir askerî düzen vardır aslında profesyonel mutfaklarda. Sonrasında ben, yani, kendi mutfağımı da açma fırsatı buldum. Hem şeflikte hem de, eee, restoran sahibi olarak. Ya, bu buna benzer bir şey kurduk. Bir de şöyle bir şey var, o çok stresli bir iş, çok da yorucu bir iş fiziksel olarak. Ya, böyle, 10 saat ayakta duruyorsun filan hiç oturmadan. Eee, çok yorucu falan ama orada, böyle, bir güzel bir şakalaşma vardı. Yani, Şefim dedim ama şefim mutfakta değildi, eee, ustası oranın. Yani, şefi, işte, biraz restoratör gibiydi aslında tam bir şefliği de tartışılır. Eee, şeyde o kişinin, böyle, bir hakikaten çok esprili bir tarzı vardı. Ya, bağırış çağırış bile olsa ben şeyi çok seviyorum, ya, mizah benim için çok, böyle, şey hayat kaynağı. Öyle bir tipim kendim de, arkadaş çevresinde de. Eee, böyle, o uygun mizahı yakaladığım yerlerde sanırım kendimi çok daha ait hissediyorum diyebilirim.
Hı hı. Süper. Müthiş. Evet. Tamam. Aynen. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Süper. Süper. Evet. Anladım. Gerçekten, böyle, eee, anladığım kadarıyla, şeyde, ne o olay ne kadar aslında eş bu içinde bulunduğun durum ve, işte, çalışma şartı ne kadar stresli olursa olsun, eee, bir şekilde, eee, o mizah orayı daha, böyle, yaşanılabilir kılıyor anladığım kadarıyla. O şartları da daha, böyle, eee, olumlu yapıyor. Hatta belki, eee, şey gibi, hani, negatif spektrumu o kadar yüksek ki ufak bir komik bir şey, seni belki daha çok güldürüyor, daha çok eğlendiriyor. Eee, eee, peki, emm, sen kendi restoran da işlettiğinden bahsettin. İii, orada, eee, sen, böyle, çalışanlarının, eee, senin çalıştığın, işte, restoranına, iş yerlerine, onların iş yerlerine, eee, ait hissetmesi için neler yaparsın? Çünkü bazen şey oluyor, işte, biz bir aileyiz, falan gibi şirketlerin, böyle, eee, ciddi, böyle, büyük bir şey. Evet. <laughs> Sen de gerçekten o aitliği sağlamak için bir şeyler yapıyor musun?
Hı hı. Evet. Belki de. Doğru. Hıı. <chuckles> Değil mi? Hı, geyikler. <chuckles> Doğru. Aaa, bir şeyler yapıyorum. Yani, şöyle, biz hakikaten bir aile olduk, ya. Bu arada şaka maka. Şimdi öyle başladık, o ya son geldiği nokta. Çünkü şu anda ben, hani, restoranı kapatalı aslında ka yani, yıllar oldu, ben başka ülkedeyim falan, hâlâ bizim çocuklar ve benim yanımda çalışanlar, böyle, önceden. Hani, öyle de görmüyorum, yani. Yani, çalışanları, hani, şu an anlaşılsın diye öyle söylüyorum. Eee, kardeşim gibilerdi gerçekten, hâlâ da öyle. Yani, bir şey olur, aaa, ararlar, sorarlar sık sık. Böyle şey yaparlar, ne yapalım, keşke, işte, "şey olsa, <chuckles> dükkân olsa da şimdi gelsek, şefim, yine yanında çalışsak" falan. Yani, böyle, hakikaten hâlâ öyleyiz birkaç tanesi. Herkesle öyle olmuyor tabii, eee, olamıyor, ya, ama zaten çok büyük bir kadro da yoktu. Olduğu kadarı da bana yetiyordu. Ben ne yaptım dersen ben, eee, samimiyeti tercih ettim. Bir de, ya, ben ne verebilirim diye de Ya, ben insanlara, hani, ben bunlardan ne alabilirimden ziyade ne verebilirim diye de bakıyordum. Eee, ya, bir sürü şey, yani, 1 tanesi, hani, bu sayede ilk mesela, şey olmasına rağmen o bayağı benim ittirmelerimle falan Amerika'ya gitti, şu an orada yaşıyor. Yani, eee, baktığında, hani, insanların hayatına katkı sağlamak bu noktada o karşı tarafı da belki oraya bir ait hissettiriyor, yani, <chuckles> aile duygusu filan. Öyle düşünüyorum.
<laughs> Peki. A! Öyle mi? Tabii. Evet. Süper. A! Çok güzel. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Çok önemli. Anladım. Evet. Evet, gerçekten, hani, orada senin sadece, böyle, alan taraf değil, ya eee, ne verebileceğini düşünüp, eee, bir şekilde onlara, eee, değer kazandırmışsın. Muhtemelen onlar da, eee, senin için, gerçekten senin projen, işte, senin restoranın için gerçekten kendilerini verip, eee, muhtemelen başarılı sonuçlara ulaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü, eee, bu tarz, böyle, işyerlerindeki kültür gerçekten çok önemli ve genellikle, eee, baştaki insan, yani, işte, ya restoran sahibi olur ya da, işte, eee, oranın yöneticisi, eee, bu kültürü belirliyor aslında. Eğer çok, böyle, aksi ve, işte, bencil bir biriyse herkes o şekilde davranıyor. O bence sen güzel bir kültür kurmuşsun.
Çok. Doğru. Çok doğru. Tabii.
Peki, eee, böyle, eee, evet iş işten biraz bahsettik. Eee, peki, böyle, arkadaşlarlık konusunda, böyle, ait hissetmek o arkadaş grubuna o sende nasıl gerçekleşiyor?
Hımm. Ah, ya. <scoffs> İşte, o şu anda çok, böyle, kritik bir, eee, noktada aslında benim arkadaş grubumun, yani, çok büyük çoğunluğu lisedendi. Yani, o bahsettiğim, işte, 11 yaşımdan beri arkadaş olduğum insanlar di demeyeyim, yani, hâlâ öyle de, eee, şu an aynı ülkede ve şehirde yaşamıyoruz. Sonrasında buna ben, aaa, birkaç birkaç, böyle, insanlar ekledim. Üniversitede yine, hani, öyle ço çok yakın, eee, 1-2 arkadaşım oldu ama bir şekilde ben onları da, böyle, kendi o çevreme etkileyerek devam ettim. Şu an, işte, İstanbul'da yaşayanlar herkes kendi arasında gö görüşebiliyor ama ben, eee, işte, biraz uzaktayım. Bir an, ımm, ilk çalıştığım işte filan da o şeyi buldum diyebilirim, böyle, kendimi ait hissettiğim insanlar Şu an bir kısmı dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor. Hâlâ da öyle hissediyorum ama yenilerini bulamıyorum artık, bilmiyorum. <chuckles> Yani, böyle, bir evet, o bu o bir göçebe oldum, o şeye de yansıdı sanki arkadaşlık ilişkilerime de. Bir orada bir aidiyet problemim var sanırım şu anda.
Anladım. Evet. Hı hı. <chuckles> Süper. Hı hı. Evet. Evet. Çok ilginç. Anladım. Yani, evet, insanlar gerçekten, hani, eee, o gençlik döneminde beraber o stresli, bazı stresleri, işte, beraber atlattıkları insanlarla özellikle, eee, okulda, eee, onlarla kurdukları ilişkiyi belli bir yaştan sonra, eee, çok kuramayabiliyorlar. Eee, işte, bazı insanlar bunlar için, işte, farklı hobiler ediniyor. Daha, böyle, sosyal falan hobiler ediniyor. Emm, peki, eee, sen hiç öyle bir şey yapmayı düşündün mü? Ne bileyim, bir, işte, su son olarak bunu sorayım, işte. Eee, insanlarla tanışmak için bir hobiye başladın mı hiç?
Değil mi? Öyle de görünüyor. Hımm. Tabii. Yani, insanlarla tanışıyorum zaten, hani, bir şekilde ama biriyle tanışmak için ben, böyle, hobi benim için sosyal bir şey değil. Tam tersi içe dönme şeyi, ya, pek çok da hobim var, hepsinde de aynı şekilde. Birileriyle birlikte değil de, böyle, yan yana belki olabilir. İnsanlarla tanışıyorum bir şekilde, eee, yani, ama, eee, ne bileyim, kitap kulüplerine falan girdim, hani, geldiğim ülkede ama zaten kitap okumayı seviyordum ve o, böyle, bir şey yapmak için biraz da, böyle, güzel bir ama orada, böyle, bir şeyi geliştiremedim artık, ya. Zamanım da yok belki. İşte, küçük bir çocuğum var. Ev, aile derken. Şimdi iş biraz da, hani, şey zaman ayırma meselesi, ya, belki de, eee, ya, o aidiyetin oluşmasına da bir fırsat tanımak gerekiyor herhâlde. O şu noktada şimdilik pek, iii, mümkün olmadı ama yine bundan sonra olur umarım.
Hı hı. Anlad Hıh. Anladım. Süper. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle, yani, istersen, eee, neden olmasın? Eee, çok güzel bir sohbet oldu. Eee, çok teşekkür ederim paylaştıkların için.
Değil mi? Evet. Benim için de çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Kendine çok iyi bak. Görüşürüz.
Görüşürüz.